อืม โอเค แล้วอย่างงี้ค่ะ ถ้าอย่างงั้นนะคะขอสอบถามหน่อยสิคะ ตอนนั้นน่ะค่ะที่ไปร้องเพลงอะค่ะ พอจะจำได้ไหม หรือว่าร้องให้ฟังได้ไหมเอ่ย?
ได้ โอ้ โฮ โอ้ ก็ ก็จริง ๆ มัน มันเป็น เอ่อ เพลง โอ๊ย หลากหลายเลยค่ะ แต่ตอนที่แบบไปแข่งเนี่ยนะคะ มันเป็นเพลงร็อกของวง Queen ค่ะ
อืม อือฮึ ค่ะ อา โอเค
อืม แล้วแต่งชุดหนังด้วยนะคะ <chuckles> ใส่ชุดหนังแบบ เต้นก็ไม่เป็นนะคะ แบบว่า ก็จะมี คือมัน มันจำเนื้อเพลงไม่ได้ แต่ว่าลิสต์เพลงก็อาจจะเป็นแบบ "Bohemian Rhapsody" อะไรอย่างงี้ค่ะ ก็จะเป็น Mama, I kill the one อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็จะ <chuckles> โอ้! ขอบคุณค่ะ หนึ่ง 1 ท่อนถ้วนเนาะ <chuckles>
อื้อฮือ เท่มากเลยค่ะ อืม อืม อื้อฮือ โอ้! เพราะมากเลยค่ะ ขนลุกเลย <chuckles> เออ โอ้ แล้วอย่างเงี้ยตอนนั้นอะค่ะ ผลลัพธ์ของการแข่งขันนั้นมันน่ะเป็นยังไงเหรอคะ?
เออ เออ ตอนนั้นเราไปแข่งที่ ที่กราทซ์นะคะ ออสเตรีย แล้วก็มี มีประเภทที่ได้เหรียญเงินมานะ เป็น เป็นแจ๊สนะคะ แล้วก็ประเภทร็อกเนี่ยค่ะได้ ได้เหรียญทองแดงมานะคะ ค่ะ ประ มาณนั้น
อ๋อ เหรอคะ? โอ้โฮ สุดยอดมากเลยค่ะ อันนี้คือแสดงว่าได้รางวัลมา ท 2 รางวัลเลยสิคะ ไปการ ไป การไปแข่งครั้งนั้นน่ะ อา โอเค แล้วอย่างงี้ค่ะ รู้สึกยังไงบ้างคะ พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ ถูกค่ะ โอ้โฮ ตอนที่ไปแข่งเนี่ยกังวล ก็กังวลนะคะ แต่ว่าพอแบบมือถือไมค์ไฟส่องหน้าปุ๊บ เนี่ย คือทุกอย่างมันมืดไปหมด มัน มันไม่เชิง ไม่ใช่มืดเนาะ มันขาว มันสว่าง มันแบบ พอไฟมาปุ๊บ the show must go on คือต้องเริ่ม แล้วหยุดไม่ได้ แล้วต้องทำให้มันสำเร็จถึงที่สุด แล้วเสียงร้อง แล้วเสียงแบบ เอ่อ เชียร์ มันทำให้เรามีพลัง แล้วก็ตื่นเต้น ขนลุกมาก ๆ ค่ะ
อืม อือฮึ อืม อืม เออ อือฮึ อืม ใช่เลยค่ะ อืม อือฮึ อา โอเค อย่างงี้นี่เองนะคะ โอ้โฮ ฟังแล้วแบบว่ารู้สึกดีมาก ๆ เลยนะคะ ตื่นเต้นมาก ๆ แล้วก็สนุกมาก ๆ ด้วยค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ ได้ค่ะ สวัสดีค่ะ